Ah, okay, und ist er denn irgendwie also, ist er zur Pflege jetzt irgendwo oder wie läuft das?
Mhm. Hm, das ist halt auch so 'n Ding, ne, meine Eltern hatten eigentlich gut vorgesorgt, dass die, ähm, an 2 so Pf Pflegeheimen sich 'n Platz gesichert hatten, da auch irgendwie 'n ganz schön ordentlichen Betrag so eingezahlt, dass die einfach, wenn es zu dem Fall kommt, der jetzt eigentlich eingetreten ist, ähm, dass sie dann ’n Pflegeplatz haben. Ähm, als meine Mutter gestorben ist, war das 1. was mein Vater gemacht hat, das alles aufzukündigen. So ungefähr: „Ich gehe niemals in Pflegeheim, ne, ich will auf jeden Fall zu Hause bleiben.“
Ja. Ah. Oh je. Okay. War er denn da schon auch dement?
Mhm, genau, oh je und da ließ der auch überhaupt nicht mit sich drüber reden. Mhm.
Ja. Ah, mhm. Ja gut, das das ist natürlich ich meine, da ist natürlich ihm auch total was weggebrochen dann, als, äh, deine Mutter dann gestorben ist, das ist ja dann also, wirkt sich sicherlich auch auf den Körper, auf den Geist sowieso, aber dann automatisch auch auf den Körper natürlich super schlecht aus, ne? Ähm, ja, dass da fühle ich echt mit dir.
Mhm. Genau. Ich glaube auch nicht, dass der ehrlich gesagt noch so lange jetzt leben wird. Also, ne, das geht gerade so in großen Schritten, ähm, in Richtung Verschlechterung, ne, dass ich wirklich das Gefühl habe, so ganz lange wird er nicht mehr leben. Aber jetzt diese Zeit müssen wir irgendwie noch organisieren, sodass es halt wie gesagt, ich kriege den da nicht aus dem Haus so, ne, mit guten Worten und dann hatte ich, äh, organisiert so mit dem Roten Kreuz, dass dann wenigstens so 'ne Pflege dann dreimal am Tag ins Haus kommt, ähm, und
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

Oh, ja, das das ist echt heftig. Also, <clears throat> auch das jetzt mit deinem Bruder, aber dann hat das ja immerhin schon mal, äh, funktioniert da, dass er 'n neuen Be Be Betreuer dann, äh, hat. Aber klar, dass du da jetzt nicht alles über 'n Haufen werfen willst, was grad so was dein Leben angeht, ist ja auch völlig verständlich. Also, ist aber ja auf jeden Fall super, dass du das eingeleitet hast. Das war sicherlich, äh, der richtige Weg. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, es zieht sich leider wie so 'n Kaugummi, ne, also, ähm leider so die Bürokratie, auch in Deutschland, ist nicht die schnellste, sodass das ne, Katastrophe und da ist bislang, glaube ich zumindest habe ich's nicht mitgekriegt, dass mein Vater mir so was erzählt hat, aber der würde mir das auch nicht unbedingt erzählen, muss man dazu sagen ähm, ne, also, ich habe es nicht mitgekriegt, dass da schon ganz doll was passiert ist oder so. Ich habe es zumindest noch nicht gehört. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, Katastrophe. Ja. Mhm. Ja. Ja, und das wie l also, wie lange ist das jetzt her, dass du das praktisch eingeleitet hast?
Hm, ich glaube, es war im Sommer. Mhm.
Okay. Ich weiß nicht, ob man da einfach noch mal Druck machen kann oder so, also, da kenne ich mich jetzt auch gar nicht aus.
Ich hatte auch schon so 'n Eilantrag dann zwischendurch gestellt. Ne, habe ich tatsächlich versucht, ist aber abgelehnt worden, weil es kein ärztliches Attest dazu gibt und er geht natürlich nicht zum Neurologen, ne, weigert sich. Äh, genau. Ja, also, da beißt sich auch gerade auch die ja, genau, du sagst es. Ja, ganz, ganz doof.
Okay. Mhm. Ne, natürlich. Ja. Ja, ist so 'n Teufelskreis dann, ne? Ja. Oh je. Ja, also, ich hoffe ganz, ganz stark, dass da dann jetzt bald was kommt, ähm, diesbezüglich und wünsche dir ansonsten wirklich alles, alles Liebe und Gute, dass das 'n gutes Ende nimmt.
Mhm.